Tatsächlich glaube ich eher nicht, weil mich, äh, eigentlich eher so deftige Speisen sehr erfüllen. Damit mhm, tatsächlich, damit verbinde ich eher so 'n wohliges, warmes und 'n gut aufgehobenes Gefühl, auch 'n Stück weit Gefühl von Heimat und ich bin zu Hause und ich bin bei meiner Familie, weil die auch immer sehr deftig und lecker kochen. Das heißt, eigentlich sehe ich meine Erfüllung auch so 'n bisschen also, eher in deftigerem, also, in richtiger Mahlzeit. Genau, genau. Wie ich schon erwähnt habe, mir ist aufgefallen, dass dieser Drang, also, dieser heftige Heißhunger nach Süßem eigentlich nur im Winter kommt und ich frage mich auch, womit das so zusammenhängt. Mhm.
Okay. Ach echt? Okay. Mhm. Ja. Mhm. Richtige Mahlzeiten, interessant, ja. Ja, ja, ja. Und wie wie fühlst du dich dann? Also, ja, ist da auch 'n bestimmtes Gefühl dabei?
Ganz ehrlich, eher so 'n mieses Gefühl.
Ah, ach, komm, echt?
Ja, weil kurz bevor ich es essen möchte, gucke ich mir diese Süßigkeit an und die die lächelt mich schon an und schreit: „Mama, iss mich!“ Also, sie redet dann gefühlt schon zu mir, ne, und dann, wenn ich das dann esse, fühle ich mich danach einfach nur mies, weil ich ich weiß nicht, ob es ja.
Mhm. Nein, oh, Gott. Oh ne, das tut mir leid. Och d fühl dich nicht mies, bitte.
Ich weiß nicht, ob es vielen Frauen so geht oder nur mir, aber wenn ich dann so Süße Süßes esse, dann fühle ich mich mies, weil ich mir denke: „Boah, du hast so lange daran gearbeitet, 'ne gute Figur zu haben. Du hast so viele Stunden in Sport, im Yoga, im Pilates, in Tanzen, in Schwimmen, in alle möglichen Sachen investiert und jetzt diese ganze Packung von den Wikingerröllchen zu essen und das dann so voll kaputt zu machen“, so 'ne so wirklich ich habe das Gefühl, ich sehe dann, dass ich so 'n Tag später so wie so 'ne Wanze habe. Also, so 'n Bäuchlein, was halt vorher nicht da war, wo ich mir denke, das liegt bestimmt an dem ganzen Fett, was ich gestern einfach in mich reingestopft habe so.
Mhm. Ja. <chuckles> Oh, Gott. <laughs> Oh, Mann. Ja, aber ich kann's nachvollziehen. Ich kann's so gut nachvollziehen, ne? Das ist dann auch dieses man hat so dieses 1. Gefühl danach dann, dieses: „Musste das jetzt wirklich sein?“, ne? Irgendwie ne?
Musste das sein? Genau, genau, ja, ja.
Aber es ist auch irgendwie so 'n so 'n ja, weiß nicht. Also, ähm, äh
Ja.
wie ist es denn so für dich im Allgemeinen? Also, sagst du: „Das ist okay für mich, weil ich weiß, dass das sofort wieder aufhört, wenn der Winter vorbei ist?“ Oder, hm, willst du eher so mal gucken, wa wie kann ich das 'n bisschen unterbrechen oder zurückhalten oder abschaffen regelrecht oder, ähm wie sieht's denn da bei dir aus?
Mhm. Mhm.